Aham. Eu te pra você ter noção, eu tenho aqui em casa 4 iPhones e e eu tenho muita dó de desfazer deles, eh, são tipo assim ai 13, 14, 15, 16, e agora eu estou com 17 que é o que eu uso. E aí todos esses outros eu poderia vender só que eu tenho apego emocional neles, porque foi meu marido que me deu, e aí eu fico tipo: "ai não quero vender porque meu marido que me deu". Hã, mas assim também não tinha necessidade de eu ficar trocando de telefone todo ano, mas aí eu falava com ele: "ai queria muito um celu trocar de celular, tals" e aí acabava que ele ia lá e comprava, mas também não tinha necessidade. E aí acaba que eu também a faço, influencio ele a comprar coisas pra mim que não tem necessidade.
Sim. Ah, entendi. Você incentiva, fala: "Ai eu estou precisando de tal coisa", mas na verdade você não tá, né. E assim, eu acho que você pode fazer essa coisa das metas, assim, porque eu já percebi que é uma coisa importante para você, comprar essas coisas.
<laughs> Sim, sim, exatamente. É, eu acho que me ajuda ana com a questão da ansiedade assim também, sabe, mas eu acho que passa do limite.
Aham. Você já tentou fazer outra coisa para ansiedade
Hã.
tipo um exercício físico, uma terapia, uma terapia, eh
Eu faço terapia, eh, o exercício físico eu tenho dificuldade de manter constância nele, sabe. Eh, eu acho difícil manter a constância no exercício físico, porque é uma coisa que eu não tenho prazer em fazer, não é uma coisa eu gosto. Então quando eu faço é realmente, porque eu sei que eu preciso fazer, mas por obrigação mesmo. Eh, saber em saber que é uma coisa importante pra minha mente, para o meu corpo, mas eu tenho essa dificuldade de manter essa constância. Eh, uma coisa que estava me ajudando também às vezes era criar carrinhos virtuais, né, tipo ah, ir em uma loja online e ver várias coisas que eu gostaria de comprar e deixar lá no carrinho. E aí e nunca comprar. É é.
Tá. Sei. Ah. Ah. E nunca comprar, isso ajuda mesmo. Às vezes você só tem aquela necessidade ali de de ver as coisas ali, mas você não comprar, né. Então você pode, pode ser um teste assim pra você, né. Você já tentou em comprar coisas usadas por exemplo? Porque aí você pode gastar menos também, né.
Sim, sim, exatamente. Uhum.